Olha só que coisa, né. Tipo assi assim, já aconteceu comigo aqui, por exemplo, de eu entrar a li ligar o computador e ver naquela aba de notícias, eh, por exemplo: "Ah, o governo vai dar bônus para quem quer trocar de carro. Eh, se você dá o seu carro velho, você ganha 10.000€ de desconto para pegar 1 carro elétrico". Então É essas coisas muito absurdas, né, que você vê um pouquinho muito que é é bom demais para ser verdade.
É. Uhum. Hum. Uhum. Sim. É, se a esmola é muita "o santo desconfia".
O santo ele É. Diz: "Quan quando é bom demais para ser verdade, é porque não é verdade", né? <laughs>
É, às vezes, pode até ter incentivo, né, mas aí é bom você fazer uma uma pesquisa, para saber aonde que está o "pulo do gato", porque nunca é tão fácil assim, né, se: "Ah, eles te dão te dão um incentivo de tanto", mas não é não é "preto no branco", não é só isso. Eu acho que, na maioria das vezes Exatamente, exatamente. Que nem aquela a informação que rola na internet da
É isso. É verdade, faz que faz parecer muito simples.
das casas de 1€ na na Itália.
Na Itália, eu nunca vi. Eu moro aqui. Nunca nem escutei falar aqui disso, imagina.
Pois é. É um é um programa que existe, de fato existe. E e não é só na Itália, tem em outros lugares. Só que você tem um certo compromisso. O compromisso com É.
Exatamente. Tem uma série de pré-requisitos, eh eh, a as casas e tem um monte de "porém", né, então a informação que é passada é como se fosse fácil: você chega ali, dá 1€, ele te dá uma casa.
Exato. Exato, e não é não é só isso. Então, você tem que reformar a casa, e aí o custo da reforma fica lá para os seus cento e poucos mil euros. Eh, você tem que manter essa casa e e residência nesse lugar lá por, acho que 3 anos. Então não é assim: "Ah, um euro, comprei, tá tudo certo". E as casas estão em estados, né, que que você não pode não habitáveis, né. Você não consegue entrar na casa: "Beleza, comprei e posso entrar". É ruína, exatamente. Então são coisas assim que você tem que, você tem que investigar, né.
Como é transmitida a informação. Uhum. É ruína, né. Que que você usa? Ah.